Tingin namin oo, pagdating ng panahon baka gawing eskwelahan kasi hindi ginalaw parang yung gym namin pinarentahan lang na pinarentahan sa ano parang sa isang church na maliit dun na yung mga Christian church dun sila nag-mi-meet gan'yan. Tapos yung parking namin kasi malaki yung eskwelahan namin, eh, malaki siya talaga tapos ano
Ah, okey. Oo, posible, mm. Hmm. Hmm. Oo, oo, ah. Oo. Hmm.
Pinarentahan sa nagbebenta ng mga kotse, parang mapakinabangan lang muna nila pero hindi nila wala silang, ah
Hmm. Oo, dinala yung mga classrooms yung mga building, oo baka gawin baka ano din 'no baka sa future ga gagawin din nilang school din yun kung may i-renovate man para maano sa ano nila diba may eskwelahan si SM?
Oo, mm, kaya tingin namin. Mm. Oo. Oo, yung NU oo, 'yon din kaya ano kahit papaano natutuwa kami na yung building namin kahit ibang eskuwelahan, eh, eskuwelahan pa din kasi sabi ko oo andun yung memories. So, sabi ko nga sa ano sa ibang mga kaibigan ko, eh, na taga dito pa din kami kumbaga nandito din sila hindi naman umaalis sabi ko baka mamaya pagdating ng panahon yung mga anak namin dun din namin pag-aralin. Pag ano, pag may eskuwelahan na ayun, kasi iba pa din po talaga 'yon 'di ba yung high.
Oo, 'di ba so maka gawing gagawing NU. Ah, oo. Oo, memory nandun yung memory niyo. Mm. Oo. Oo. Anak ninyo, <chuckles> oo, ang cute 'di ba? Mm, ay cute. Oo, oo nga naman, ah, ako kung may babaguhin ako sa panahon na 'yon siguro yung ang way ng pag ano ko, ah, kasi medyo mahiyain talaga ako dati, eh. Um, tapos may nung bago ako grumaduate parang may pag, mm, parang nag-rebelde kasi ako do'n sa, sa adviser namin. Siguro 'yon yung babaguhin ko gusto kong, ah, ibalik yung dating ako nung bago, ah, nung nagsimula yung 4th year high school, oo bago ako mag-ano kasi ba nung grumaduate na talagang nagyakapan kami nung teacher ko na 'yon kasi nasayangan siya sa akin. Pero anyway, ah, lumipas na naman 'yon, tapos ang ganda ang napag-usapan natin kasi nakaka ano reminiscing. <chuckles>
Ayun. Mm. Hmm, mm. Oo. Ah, mm. Dati, oo. Bago grumaduate, mm, mm. Oo. Oo ayun. Mm. Oo nga, eh, salamat sa mga naibahagi niyo sa akin hanggang sa muli po.
Oo, maraming salamat din.